Bence de böyle olabilir. Çünkü yani, bir şeylerle uğraşmak yani, özellikle kendimle uğraşma kısmı, beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden, eee, onaylayıp duruyorum bunları. Hatta düşünürken bile yüzüm güldü diyebilirim, o kadar seviyorum ki hani, böyle bir sürü şey aldım kendime, daha yeni. Ama hani, hiçbirinin ambalajını bile açamadım ve, eee, a, böyle hani, bilmiyorum insanın eli gitmedikçe de galiba gitmiyor. Eee, s yani saçım, yüzüm ne hâle gelirse gelsin, onlardan kopunca bir kere, geri dönüş yokmuş gibi gelmeye başladı. O yüzden bir an önce böyle hobilerime, eee, geri dönebilirsem, özelli kitap okuma. Çünkü kitap okuma alışkanlığımı da kaybettim sayılır. Iıı, bunu da hobi olarak hayatıma ekleyip, böyle entegre edip, eee, bol bol kitap okuyabilirsem, benim için hem çok faydalı olur, hem de böyle bir dinlendirir de gözümü ve kafamı diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Ay, çok memnun oldum. Alıp kullanamıyoruz. Çok doğru. Hı hı. Bir rutine, evet. Hımm. Seni gerçi bir gerçek hayattan da belki biraz bu sıkıntılardan da ve işin verdiği stresten de uzaklaştırır. Yatmadan önce 1 saat veya 15-20 dakika, yarım saat bile okusan bence seni çok etkiler.
Evet, bence de çok etkileyecek. Eee, çünkü yani, çok özledim ve bunları y diyorum ya özellikle hani; kitap da böyle bir şey, eee, biraz nankör diyebiliriz. Hem okumadıkça unutuyorsun nerede kaldığını, hem de okumadıkça da okumayı unutuyorsun ve Aynen öyle, dikkat dağılmaya başlıyor falan filan derken ben çok kopmuştum ama verdiğin tavsiyeler gerçekten benim için altın değerinde. Eee, bunların hepsini bu şekilde bir program hâline getirip, eee, bol bol üzerine çalışmak istiyorum.
Çok doğru. Alışkanlıkların da azalıyor. Evet. Ay, çok memnun oldum. Çok sevinirim.